Não dá, eu tenho que ir sempre no supermercado, então, eu não sei se se preparar a comida para semana inteira caberia no meu freezer, por exemplo.
Entendi, entendi. Então é.
Se eu tiver uma outra carne já já congelada, a não ser que, assim, eu deixe s mais nada, só a comida pronta, e aí congelada nas nos nos Tupperwares, né, senão, não cabe.
E ai congelada. É, então não, não cabe. Então, pensando um pouquinho no plano B, né, você, eh, procurar um pouquinho de receitas saudáveis, né, então, mas é. Então, por exemplo, uma omelete de manhã ao invés de pão, né, hum, assim, ovinho cozido, sabe? Não sei se você gosta aqueles ovinhos que fica aquela geminha molinha, que você joga um salzin não? <laughs> Ah, você gosta? Pensei que não gostasse.
É. Uhum. Sim, mais rápidas, né. Ai que ótimo. Ai, eu gosto. Eu gosto, eu gosto da acho é um adoro, mas não demora isso?
Não demora nada, olha, a o tempo de fervura pra uma uma um ovo ficar pronto é 2 minutos e meio. Pra chegar no momento de fervura, vai demorar mais ou menos uns 3 minutos, está falando de 5 minutos. É o tempo, assim, de você pôr ali pra ferver uma aguinha, põe esses ovinhos, é o tempo de você fazer seu café, eles estão preparados ali, sabe.
Jura? Uau. Eu não tomo café. <chuckles> Então pelo menos isso, né, pelo menos esse eu já é um hábito que eu não tenho.
Não? Que que você toma de manhã? É. É. Que que você toma de manhã?
Nada.
Nada? Ah, nem um cházinho, nada? então, só água. É, então, é. A sua aguinha mas, assim, você fa eh, focar em proteínas, e focar agora 3ª dica, então, assim, a 1ª, eu acho, é pensar no congelamento se não talvez não dê certo. A 2ª é preparar proteínas que fujam um pouco de de ultraprocessados, né. A 3ª opção que eu que eu acho que você pode, eh, adotar, é procurar fazer um jejum de alguma coisa, por exemplo, do pão
Nad uma copo de água. Eu tomo um copo de água. <laughs> Uhum. Sim. Hã. Hã.
você começa assim, essa semana eu não vou comer pão, eu vou ter que achar outra alternativa pra não comer pão. Daí na outra semana você fala: "Ok, o pãozinho voltou", mas pode ser que ele volte com não com tanto apetite quanto você tinha, porque você já se acostumou a não ficar aquele, você tira ou "não vou comer, eh, sei lá, eh, co comida, massas congeladas ou comidas congeladas essa semana, eu tenho que usar minha criatividade para comer outras coisas.", sabe. E aí você vai se habituando a não comer, né, então, você vai fazendo esse jejum. Mas, assim, você não pode comprar.
Ai que legal. Aham. Uhum. Uhum. Ah, que interessante isso.

Então, alguma coisa sim, eu prefiro sempre, né. Eu sou mais adepta àquela coisa de, eh, abrir menos embalagens e descascar mais, né? <laughs> É o que eu tento.
Boa, boa, já é uma boa consciência. <laughs>
Pois é, mas às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba, né, fazendo eh, comprando uma comida já pronta, congelada. Eh, o pão de forma eu não comia, mas agora, recentemente, eu resolvi comprar essa sandui esses grills, assim, sabe? Tipo sanduicheira. Aí aquilo é uma mão na roda, vamos combinar? Nossa, mas às vezes a
Sim. Sei. Sei. <laughs> Sai uma torradinha prontinhas, uns 2 minutos.
Não é? Eu adoro isso e é, assim, uma um queijinho com presuntinho quentinho, porque no inverno, né, que a gente tá passando por aqui, precisa. E aí eu comecei, mas aí, às vezes, eu uso o pão normal mesmo, que eu comprei desses grills não, não é esses que têm o formato mesmo quadradinho de de pão de forma. Eu comprei o grill que ele é inteiriço, sabe?
Aham, é. Ah, sei, sei.
Então eu posso pôr qualquer pão ali dentro. É, eu eu ponho o pão de forma, mas pode ser também um pão de forma com um pouquinho mais integral, né, com umas com uns grãos e tudo mais. Mas eu ponho o pão normal também, viu?
Qualquer pão. Entendi, entendi. Aham. Entendi. Então, pelo que você tá me falando, assim, você consome, no café da manhã, você já consome um pãozinho, alguma coisa industrializada e depois também jantar, por exemplo, uma comidinha que tá congelada. Você já tem esse hábito, né?
Sim.